हुँ, देखिए पहले जो गेम्स थी वैसे तो बहुत सारी मुझे पसंद थी, मैं काफ़ी सारी खेलता था पर एक स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वो क्लैश ऑफ क्लैंस एक गेम थी, सीओसी उसे बोलते थे हम अपने समय में तो उस समय क्या होता था कि हम रात-रात को 3-3 बजे उठ के देखिए उसमें जो है हमले करने पड़ते हैं, दूसरों के गाँव में जाके उस गेम के अंदर ऐसा उस गाँव के अंदर हमले है होते थे। हमें अपनी आर्मी लेकर जो है, वो जाना पड़ता था हमले करने के लिए। तो वो टीम टीमअप वाली गेम भी हुआ करती थी कि जो है टीम के साथ ना आप अपने जो एक क्लैन है हम क्लैन बनाते थे क्लैन जिसे कहते थे हम, एक गाँव टाइप का समझ लो कि गाँव या बड़ा शहर जैसा होता था, उसमें हमारे स्कूल के बच्चे हुआ करते थे हम दोस्त वग़ैरह। तो हमें हमने एक क्लैन बनाया हुआ था तो हम हमले करते थे दूसरों के ऊपर जा जाकर दूसरों के गाँव में। तो मतलब काफ़ी रात के 3-3 बजे भी उठ के हम जो है उसमें क्योंकि आर्मी आर्मी
हैं! ओह भगवान! <chuckles> अच्छा। ओह! अच्छा। मैं, सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को 3 बजे उठ के आर्मी लेके गेम खेलने कौन जाता है? <laughs> कहीं ना मतलब सच में ही सुन मैंने पहली बार सुना कि ऐसी भी गेम्स आती हैं, शायद मुझे उसका नौलेज नहीं है। पर सुन के अच्छा लगा कि 3 बजे आर्मी लेने के लि लेके जाके आप मतलब हमला कर रहे हो वाक़ई सुन के हँसी वाली बात आ रही। <laughs>
<laughs> हुँ। <chuckles> नहीं, नहीं उसमें ऐसा होता था कि जो आर्मी आपकी होती थी उसको ट्रेन करने में काफ़ी घंटे लग जाते थे जैसे 2 घंटा 3 घंटे। नहीं, वो हमले हम शाम को भी करते थे ऐसा नहीं था, एक में हम कई हमले करते थे। तो हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपके घर में
अच्छा! ओह हो, हो, हो! कभी भी कर सकते हो ऐसा? या फिर पहले बता देते हो कि हम हमला करने वाले हैं?
<chuckles> नहीं, नहीं, नहीं पत पता क्या, वो तो अनजाने में ही हमला तो होता है, ऐसे बता के कौन हमले करता है? तो वो उस गेम से काफ़ी मेरा जो था वो जुड़ा हुआ था पर फिर अचानक से हुँ।
<laughs> ओह! सुनने में इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है मुझे। <laughs> पर देखिए ये तो गेमिंग वग़ेेरह की बात हो गई उसके अलावा अगर मैं स्ट्रीमिंग की बात आपसे पूछना चाहूँ तो, जैसे आपने अभी बहुत सारे मुझे विकल्प दिए ना, तो उसमें से आपका पसंदीदा विकल्प कौन-सा है? मतलब ज़्यादातर स्ट्रीमिंग आप मतलब कौन-से एप्लीकेशन को देखते हो, क्या पसंद है आपको देखना?
<chuckles> बस 1 दिन में जी। <chuckles>

देखिए पहले ना मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था, टीवी के अंदर में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है काफ़ी ज़्यादा देखता था क्रिकेटस को मैं काफ़ी ज़्यादा देखता था। तो देखिए वो काफ़ी अ, मतलब लाइव ही रहता था वो स्ट्रीम ही होता था वैसे एक प्रकार से वो लाइव ही था पर, उससे देखिए काफ़ी जब से ये मोबाइल में देखिए 5G आया है, 4G आया तो इससे काफ़ी एक बदलाव आ गया जीवन में कि जब से जो है ये टीवी में जो स्ट्रीम होती थी चीज़ें वो सारी छोड़ दी मैंने और अब मैं जो मोबाइल में जो स्ट्रीम होती हैं वही देख रहा हूँ जैसे आजकल नेटफ्लिक्स हो गया आपका या स्पॉटिफ़ाई हो गया। ये सारे जैसे एप्लिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे-अच्छे जो प्लेटफ़ॉर्म है इनका मैं, काफ़ी इस्तेमाल अब कर रहा हूँ। तो आजकल तो देखिए मैं हॉटस्टार पे ही ज़्यादा वो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने सब्स्क्रिप्शन लिया हुआ है तो वो तो यूज़ करता नहीं है तो मैंने उससे ले लिया है।
अरे बाप रे! <chuckles> अच्छा! ये अच्छा फायदा है स्ट्रीमिंग का सच में, मतलब आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे हो।
बिल्कुल। <laughs> क्या करे अब करना पड़ता है जी, बिल्कुल, अब। <chuckles>
बिल्कुल। नहीं सही बात है, पैसे डाले हैं तो वसूल तो करोगे ही, है ना?
हाँ, जी, दोस्त ने डाले हैं तो वसूल तो करने ही पड़ते हैं। दोस्त के वैसे अपने वैसे बिल्कुल ऐसी बात है तो अब <chuckles> क्योंकि देखिए उसने भी स्ट्रीमिंग के इसका भी देखिए सब्स्क्रिप्शन आता है ये फ्री में ऐसे तो नहीं चलता है आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया देखिए ये फ्री में कभी नहीं चलती इसका रिचार्ज भी देखिए आपका मोबाइल रिचार्ज जितना ही पैसा होता है। तो हाँ, तो इसमें देखिए क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, बाकी आपके इंटरेस्ट पे और शौक पे जो है काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है जो मुझे लगता है। यूट्यूब भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है, बिल
करवाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, पर देखिए ज़माना फॉरवर्ड होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर लोग कहीं बार वहीं पे ही ठहरे हुए हैं, है ना? पर जैसे पुरानी चीज़ें थी, जैसे रेडियो पे लोग गाने सुनते थे, है ना? कहीं लाइव जो गीत-संगीत, भजन-कीर्तन होता था वो तो शायद आजकल तो चला ही गया, ये स्ट्रीमिंग और यूट्यूब के चक्कर में। तो आपको भी कोई ऐसा अनुभव है, जो पुराना ऐसा याद आता हो कि नहीं अब तो ये सारा डिजिटल सब हो गया पर उस टाइम पे जो एक अलग आनंद था, कहीं न कहीं वो चला गया। ऐसे कोई आपके अनुभव हैं जो आप साझा करना चाहो?
<giggles> हाँ। नहीं, नहीं।